Ja, schwierig.
Ja, pass auf, da machen wir haben noch 4 Minuten, da d machen wir jetzt wir wir ich bin ja hier in München, darf man sowas verraten? Ich habe es jetzt getan. Beim nächsten Oktoberfest, da laden wir die dann ein, irgendjem dann alle die, die jetzt deine Stimme wiedererkannt haben. <laughs> Die sollen am 1. Tag mit uns auf die Wiesn gehen.
Ja, die können wahrscheinlich alle kein Deutsch, aber, <chuckles> äh. <chuckles>
Ja. <laughs> Ja gut, wir gehen müssen ja in dieses Hofbräuhaus äh, Hofbräuzelt, ja genau, der da müsste das gehen, oder?
Ja, äh, ja, die die sind dann alle, <chuckles> die sind dann alle ziemlich gerne eingeladen.
So 'n bisschen wie Malaysia ist es dann da. Aber weil ist always lustig. Warst du schon mal aufm Oktoberfest?
Ja. Äh, tatsächlich noch nicht. Ich war auf den Cannstatter Wiesn in Stuttgart.
Ja, okay, Cannstatter Wasn. Ja, genau, ja, ja. Da war ich noch nie. Ist auch gut, war lustig oder 'n bisschen crowdy?
Wasn ah, ne, Wasn. <groans> Ja, war okay. Ich fand's jetzt nicht so cool, aber ich war auch 'n bisschen jünger, also, äh
Ja. Diese Festzelte gehen we wenn man reinkommt, denkt man so, das geht gar nicht und wenn man dann irgendeins von diesen sehr großen Gläsern zu sich genommen hat, diese Maßen da, dann dann geht's danach, ne? Dann si singt man halt irgendwie mit und macht sich keine ja, naja naja, es ist nun mal so, ich kann's auch nicht ändern. Deswegen wir meine jeder von uns ko hier in München kommt auch erschreckt rein und muss er sich erstmal akklimatisieren und irgendwann geht's dann los und man hat aber auch ähnliches Gefühl wie du damals in dem Dschungel hattest, dass 'ne ganze Menge Affen um einen herum unterwegs sind. <laughs>
<chuckles> Dann dann dann geht's dann wird's dann wird's immer lustiger, dann macht's immer mehr Spaß. Ja. Na ja. Ja, ich ich denke auch, dieses Gefühl ist auch so 'n bisschen beim beim, äh, ja Abenteuer alleine wagen auch so, ne? Also, man man steigt erst mal ein in das F in das Flugzeug mit so 'nem mulmigen Gefühl, so: „Okay, was soll was soll ich jetzt machen. Alleine reisen, fühlt man sich nicht einsam? Wie Wie mache ich das dann da überhaupt? Das ist ja auch 'ne ganz anderes Land. Können die mich überhaupt verstehen und so weiter?“ Aber wenn man dann halt einmal da ist, das ist wie in diesem Bierzelt dann. Wenn man einmal drin ist und mal so 'n so 'n bisschen ausprobiert hat
Mhm.
dann, äh, ist es super und man möchte am Ende des Tages vielleicht auch gar nicht mehr weg und fühlt sich super wohl. Ähm
Mhm.

Oh, ja, doch. Es war auch in Malaysia tatsächlich. Ähm, <clears throat> da dachte ich, das wäre 'ne gute Idee, mal auch alleine mal in den Dschungel 'n bisschen zu gehen, weil da gibt's so Wanderwege und dann kannst du dir Maps runterladen auf dein Handy, das ist halt du brau dann brauchst du kein Internet. Ähm, und das hat auch alles fu gut funktioniert mit dem Navigieren und so, aber auf einmal hat's überall angefangen zu rascheln.
Ah. Ah. <chuckles>
Und, äh, da war da einfach 'ne riesige Gruppe von Affen.
Oh. <snorts>
Also sagen wir so ich 10, 15 Stück, die sind mir die sind über meinem Kopf dann quasi da lang geschwungen an Lianen. Und ich dachte halt: „Okay, wenn die jetzt halt, äh, was Böses wollen, dann können die halt auch was Böses machen“, ne? <chuckles> Also, äh
Ja, genau, die sind mehr und stärker und kennen sich auch besser aus <laughs> da, oder?
Ja. Na ja, also ein ein Affen würde ich hinbekommen, 2 auch, aber ähm <chuckles>
<laughs> Die meisten kriegen 'n Affen, wenn sie 'n paar Biere getrunken haben von uns anderen, aber oder man sieht sie irgendwo im im im Dingens im Zoo, aber du warst auf der de du warst jetzt auf der Seite der Scheibe, wo die Affen mit den Lianen rumturnen. Krass, krass, krass.
Ja, ne, aber so Ja, äh es waren solche Kl es waren solche Kleine, solche die so die mit dem Schwa mit dem langen, schwarzen Schwanz da, die dann so Lang Langure oder wie auch immer die heißen da. Ähm
Ja, okay. Äh, ja, ja, ja, so okay. Ja. <laughs> Gut, warst du froh, als du wieder raus warst aus der Situation und bist du dann erst mal zur nächsten Kneipe?
Ja, ja, klar, ich war froh, als die weg waren. Es war ja 'ne ganze Gruppe und die haben auch geschrien und so weiter und das war dann schon echt, äh, kleines bisschen gruselig, ne? Aber
Boah.
ja, dass er so 'nen
Da w da war ja <snorts> geil. <giggles> Da gibt's ja so 'ne Forscherin, die mit den Schimpansen geforscht hat, die ist ja gr grad gestorben, oder? Die Dingens oder so die die mit denen da gelebt hat, äh, krass.
dass war dann, so Ja, ja. Ja, ja, ne, aber, äh, ne, so abenteuerfroh bi äh, bin ich dann auch nicht.
<chuckles>
Ähm, ja, das war schon das war aber schon echt 'nen ja, 'nen Abenteuer, ne, also wirklich in diesem Nationalpark dann da.
Ja, krass, krasse Nummer.
Und dann kommst du da halt auch nur mit 'nem Boot rein, das ist wie der Amazonas so 'n bisschen kommst du da nur mit so 'nem Boot rein und dann, äh, lebst halt auch in so 'ner Hütte und da sind nur 5 andere Leute
Ja. <giggles>
und unfassbar viele Tiere, die du die ganze Zeit hörst und so weiter.
<chuckles> Äh, geil.
Ähm ich habe dort auch, als ich auch all das war auch äh, da war ich aber in 'ner Gruppe, da haben wir kleine Elefanten gesehen. Also das ist äh, die gibt's auch nur dort, das sind besonders kleine Elefanten.
Bonsai-Elefanten. <laughs>
Bonsai-Elefanten. Ja, die gibt's ja nur, äh, in Malaysia da auf diesem äh, ja, also Bonsai ist ein Bonsai?
Ach so.